ฝรั่งนั่งไม่ได้ค่ะ ฝรั่งเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้นั่งพื้นเนาะ <giggles>
เขานั่งพื้นกับเราได้ไหม? <giggles> ใช่ไหม เกิดอะไรขึ้น? เออ ๆ เออ
เขาก็จะไม่นั่งค่ะ เขาก็จะ เดิน ไปของเขาแหละ เออ แล้วก็ มันก็จะมี อีก อีกอย่างหนึ่งที่แบบเหมือนบ้านเรามาก ๆ เลย ก็คือเราตอนเช้าเขาก็จะมีตั้งโต๊ะใส่บาตร ใช่ไหมคะ พระก็จะเดินมาแบบ รับ บาตรใช่ไหม แล้วก็จะมี พอเข้าไปในโรงฉันเนาะ โรงอาหาร อืม หลังจากที่พระฉันเสร็จอะค่ะ เขาก็จะมีการเอาแบบว่า ข้าวเนี่ยที่เหลือ ที่กับข้าวที่คนทำบุญเนี่ยค่ะ มาให้พวกเราเนี่ยได้ทานกันแบบบุฟเฟต์ อา
เออ ๆ เออ ๆ อือ อืม อ๋อ อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม อืม ๆ ค่ะ อ๋อ เออ เหมือน เหมือนอยู่เมืองไทยเลยเนาะ อืม เออ
เป๊ะ ค่ะ เออ ก็อันนั้น ก็คือเป็นอะไรที่
เออ รู้สึกดีอะ อืม ๆ แสดงว่า ที่ ๆ คุณอยู่เนี่ยแบบ ดีอะ อือ <chuckles> แล้วเหมือน เหมือนคล้าย ๆ กับเอาอาหารมารวมกัน แล้วก็จอยน์กันเนาะ คล้าย ๆ อย่างงั้นเลย ปิกนิกเนี่ย เออ
ค่ะ แล้วเราก็ได้ ได้กินอาหารฟรีค่ะ ค่ะ เออ เราก็จะได้กิน อาหารฟรี ใช่ อา มันก็เหมือนปาร์ตีเล็ก ๆ อะค่ะ เวลาไปทำบุญที่วัดเนาะ อา ทีนี้ที่วัดอะค่ะ ถ้าไม่ ถ้าไม่มีเทศกาลเนี่ย ก็จะมีพระอยู่ ใช่ไหมคะ ใครจะอาสาไปทำบุญ ทำ
เนาะ ๆ ค่ะ ๆ เออ อย่างงี้ดี อือฮึ อือ เป็น เป็นพระไทยเหรอคะ หรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่เป็นพระ? อ๋อ ค่ะ ๆ อืม ๆ ๆ
พระไทยค่ะ พระไทยค่ะพระไทย อือ ใครจะอาสาไปทำอาหารกลางวันก็ได้ค่ะ ที่วัดก็จะมีโรงครัว ใช่ไหมคะ ก็ อ่า ถ้าเป็นบ้านเรามันจะมีไปถวายเพล ใช่ไหมคะ อืม ที่นี่ก็เหมือนกันค่ะ เขาก็ไปถวาย เพล กัน ใครว่างก็ไปค่ะ ทุกวันอังคารเนี่ยเขาก็จะมี
อือ ค่ะ อืม ใช่ อืม พระ พระที่นู่นมีการแบบว่าเดินบิณฑบาตรออกไปข้างนอกไหมคะ? หรือว่าเฉพาะกลุ่มอยู่ทะ ในวัด ไม่ได้ ไม่ได้ อา เค ไม่เหมือนที่นี่ ก็คือพยายามเนาะ อืม ๆ
ไม่มีค่ะ ไม่มี อา มีแค่ที่วัดตอนเช้า ก็จะมีคนเนี่ย เออ ไป ไปตักบาตร ไปอะไรที่วัด แล้วก็ตอนกลางวันก็จะมีถวายเพล ก็เป็นเหมือนบ้านเราที่ว่าฉัน 2 มื้อเนาะ เช้ากับเพลค่ะ ก็แค่นั้น อือ และตอน ตอนกลางวัน
ค่ะ อืม ค่ะ เออ ๆ ลักษณะวัดที่โน่นเป็นยังไงอะคะ? มันเป็นจะแบบว่า เป็นบ้านไหม หรือว่าเขาจัดเป็นวัด เป็นเรื่องเป็นราวเลยอะคะ? สถานที่เป็นยังไงเอ่ย?
ก็เหมือนวัดไทยค่ะ เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะ เป็นเหมือนวัดไทยเป็นเรื่องเป็นราวเลย ค่ะ มี โบสถ์ เหมือน เหมือน เหมือนเลยค่ะ มีพญานาคมี มียักษ์ มี มีโบสถ์ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ มีทุกอย่าง คือถ้าเข้าไป ก็คือวัดไทย อะ ค่ะ แบบ อืม เป็นแบบไทยเลยค่ะ
เออ เหมือน เหมือนวัดบ้านเราเลยไหมคะ? สีเหลือง โบสถ์ อะไรอย่างงี้ มีหมดเลยเปล่า? อ๋อ อุ๊ย อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม เฮ้ย อืม เออ ดีอะ งั้นบางวันนะคี่ ที่แบบว่ารู้สึกไม่ดี หรือว่ารู้สึกคิดถึงบ้านอย่างเงี้ย การไปวัด หรือก็ไปรวมกลุ่ม อย่างเงี้ย มันทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านไหมอะคะ?
อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ